İşte, yetişmeye çalışıyorsun diyelim. <laughs> Yetiş yetişemediğin noktalarda başka insanlardan yardım istiyorsun. İşte, mesela sağ olsun annemle babam da bir dönem çok yardım Biz Türkiye'deyken mesela bir dönem yardım ettiler ama mesela bizim Türkiye'de olmadığımız dönemler var, çocukların daha küçük olduğu dönemler var. E, o dönemlerde tek başınaydım. Yani, e, sonuçta ve her şey sana kalıyor, eee Tabii. Hiç unutmadığım bir şey var mesela, hep arkadaşlarıma şeyi söylerdim Türkiye'de. Eee, o zamanlar Almanya'da yaşıyordum, eee, ve yani, hani, eve bir servis falan yok, biliyorsun, yani, hani, "Telefon açtım, eve geldi." falan, o zaman hiç yoktu yani, iki bin dört iki bin beş, hani, 2003 o civarlar ve E, tabii, benim 2 çocuğum var, işte, eee, süpermarkete gittin diyelim ki 2 çocukla birlikte. Şimdi, çocuğu nereye bırakacaksın? Çocuğu da götürüyorsun, tabii. <chuckles> Dolayısıyla geliyorsun eve, mesela o akşam, eee, aaa, atıyorum mantı yapacaksın. E, yoğurdu almamışsın. Hayda, tekrar! Tekrar çocukları giydiriyorsun, tekrar arabaya koyuyorsun, tekrar gidiyorsun, tekrar Şimdi bana mesela arkadaşlarım Türkiye'de çok zorluk, eee, çektiklerini falan söyledikleri zaman, hani, çocuklu arkadaşlarım, ben benim, böyle, şeyim geliyordu: "Ay, bana söyleme istersen." falan diyordum, yani. Sen çünkü kuru temizlemeciyi arıyorsun, adam getiriyor; geliyor, alıyor evinden, <chuckles> yapıyor, getiriyor. McDonald's bile eve getiriyordu yani, düşünebiliyor musun? O yüzden çok zordu yani.
Evet, evet ve o çok daha iyi olmuş. Evet. Hımm. Hımm. O, i evet. Hiç kolay değildir. Hı. O Evet. Hımm. Sen alıp bırakıyorsun, öyle mi? Tabii, evet. Ha! Dikkat dağılıyor çünkü. <chuckles> Evet. He, evet. <chuckles> Evet. Aynen. Evet, tabii, belli, eee, aktivitelerde de pratiklik çok önemli. Eee, hani, böyle, bir belki k hani, kültüre sahip olmayan, aaa, bir ülke olduğunda ya da senin yeterince bilmediğin, o da olabilir aslında, işler biraz daha zorlaşıyor. Yine yalnız bayağı iyi. Yani 2 çocuk, eee, farklı yaş grupları, bir de çalışan anne. Peki.
A! Çok haklısın. Valla nasıl geçti? <laughs> Ne sen so ben söyleyeyim. <laughs> Hiç anlamadık diyebilir miyiz? Evet. <chuckles>
E Değil mi? <chuckles> Habersiz geçti. <chuckles> Evet. Peki ben şunu da merak ettim: Eee, hani, şu anda artık çocuklar tamam, büyüdü. Eee, sen evden çalışıyorsun. Iıı, burada, eee, y mesela, işte, akşam yemeğinden sonra, "Artık istediği kadar bildiri gelebilir. Ben, eee, iii, çalışmıyorum, hiçbir işime bakmayacağım çünkü ben günde zaten 7 saat çalıştım." diyor musun? Yoksa burada sınır koymak hiç hoşuna gitmiyor mu?
Hımm.